Ouais. Oui, oui, oui, je vois bien. Et justement, est-ce que tu pourrais peut-être me dire dans quelle situation précisément, tu as du mal à dire «non»? Parce que là, tu dis que tu as des difficultés à dire «non» parce que tu sens que tu vas vas avoir des problèmes avec eux, qu'ils vont penser moins de toi, mais est-ce qu'il y a des situations précises où tu as plus de mal à dire «non» que d'autres?
Elle est mmh. Mmh mh. <chuckles> Oui bah, tout particulièrement avec mon chéri ou mes enfants, surtout mes enfants.
OK.
Heu, en fait heu, dès que enfin, dès que je leur dis «non», j'ai l'impression que enfin que je suis une mauvaise mère ou que je suis une mauvaise, heu, une mauvaise femme, heu, heu, tu vois? C'est genre par exemple, heu, je vais, hem je surtout pour par exemple, là, typiquement, heu, je suis dans ma routine de maman, heu et en fait, j'ai besoin des fois de de de sortir du cadre et heu sauf que j'ose pas me l'autoriser. Heu, parce que je culpabilise énormément et du coup, heu, je vais pas oser demander, je vais me renfermer
Mmh. Oui. Mmh.
et et du coup ben, l l par exemple si mon conjoint, lui, il va sortir, je vais lui dire «oui», alors que ça va me ça va me saouler. Parce que moi j'ai envie de de le faire aussi et je vais et je vais culpabiliser de lui dire, bah, que ça me de de pas lui dire que ça m'embête et que moi aussi j'aimerais bien le faire. Après, c'est un exemple, hein, mais heu, mais c'est pareil avec, heu, mes enfants aussi. C'est pareil et quand, heu, je leur dis n enfin, j'arrive pas à leur dire «non», parce que je me dis bah, en fait je vais heu, s ch s enfin après c'est pas c'est pas tout le temps aussi, mais mais c'est très souvent, quoi.
Oui. Mmh. Mmh mh. Moui. OK oui, je vois. Et m mais en fait, tu as peur, heu, qu'ils te respectent moins si tu dis «non», si tu poses des limites?
Mmh. <chuckles> Beh beh, là quand tu poses la question, c'est vrai que ça pourrait être l'inverse du coup.
Du c ah tu as peur qu'ils te respectent plus?
Mais c'est bah en fait s j'ai peur qu'ils me respectent moins si j en fait, je sais qu'ils me respectent moins. Att ah mais ce que tu me dis, c'est hyper intéressant, en fait.
Comment ça? Ouh là.
Mmh.
Ouais, a attends là i là là tu <chuckles> vas devoir répéter. Comment ça? C'est c'est l'inverse, mais et tu sais qu'ils te respectent moins?

Ah mais c'est clair. Mais là déjà ça m'aide beaucoup. <chuckles> Déjà je sens qu'en moi ça a changé quelque chose, heu
<chuckles>
Mais de le voir sous cet angle-là en fait, heu, ça fait du bien, quoi. Mmh. Ouais. Mmh, merci beaucoup. <laughs> Merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidée. Franchement, heu
Mmh. <chuckles> bah oui. Oui, oui, oui. <chuckles> Ah bah de rien, de rien. <chuckles> Ah bah
Mmh mh.
Super, bah, je suis heureux que ça puisse t'aider et j'espère que tu arriveras dans le fu l'avenir à te faire respecter par tous tes proches et que tes enfants ils puissent te voir et se dire: «Ah oui maman c'est quelqu'un de super et je la respecte beaucoup».
Oui, je pense que Mmh, <chuckles> merci beaucoup.

Mmh. En fait, heu, quand, heu, je quand je dis: «Non», j'ai peur de la valeur. En fait, c'est ma valeur qui diminue. C'est pas le respect. Et je pense que c'est vrai que la question que tu me poses, ça me fait réfléchir à un truc. C'est qu'en fait, si je posais mes limites, beh, ils me respecteraient plus, donc ma valeur, elle augmenterait.
Mmh mh. Bah oui, oui, évidemment, c'est c'est pour ça que c'était particulier que tu dises, justement, que quand tu poserais des limites, heu, ton le respect il baisserait et la valeur, elle baisserait parce que pour l les enfants en général, c'est plus bénéfique, justement, de respecter les parents et de les voir comme, bah, des manifestations de l'autorité parce que c'est pour ça qu'on parle d'autorité parentale. Parce que les pa heu, les enfants en fait, c'est bien d'être, heu, copain-copain avec les enfants, de bien s'entendre et tout, mais tu peux bien t'entendre avec tes enfants et être leur mère, plutôt oui, plutôt que qu'être leur amie. Parce qu'en général, les enfants et les parents c'est pas vraiment des amis, c'est c'est de la famille. Il y a une relation vraiment d'autorité qui ne va pas dans les 2 sens. Toi, heu, si tes si tes enfants ils te demandent quelque chose et que tu ne veux pas le leur donner, c'est tu es parfèl mmh, tu as tout le droit de dire: «Non». Justement ép exactement et en plus c'est possible que oui, justement tes enfants ils vont plus te respecter et ils vont commencer même à se porter un peu mieux, ils vont être, heu, plus tranquilles autour de toi parce qu'ils sauront qu'en fait ils peuvent pas te dire n'importe quoi. Ils peuvent pas tre te traiter un peu n'importe comment, tu es leur mère, heu, tu les aimes beaucoup, elle t mmh, et ils t'aiment beaucoup aussi, mais ils doivent te respecter.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh, ouais. Mais c'est clair. Tout en posant des limites. Eh oui. Mmh mh. Mmh. Eh oui. Oui, tout à fait légitime, oui, c'est vrai. Et puis le respect, il peut arriver comme ça aussi. Mmh mh. Eh ouais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle-là. <chuckles>
<chuckles>
Mmh. Beh oui, ça paraît logique en plus. C'est vrai que plus plus je pose des limites, plus j'arrive à dire: «Non», heu, ça ça fait pas de moi quelqu'un de méchant ou de mauvais.
Bah Non. Non, ça ça f exactement, ça fait de toi, m quelqu'un qui se respecte, en fait.
Au contraire. Mmh mh.